Ya. <chuckles> Hani böyle bir daha çok Budistlerin falan, hani, eğilerek yaptığı hareket değil miymiş o? Yani şükran duygusunu belirten, eee, hareket değil miymiş?
Yani ortada bir dua durumu söz konusu değilmiş ama, işte Hı hı. Eee Ben öyle bir açıklama okumuştum. Tabii ki şu an, eee, %100 doğru bilgi mi, diye bilmiyorum. Belki Instagram'dan okuduğum bir şeydir. Hı hı.
Hı. Şöyle de olabilir: Onun yaratıcısı senin dediğin gibi "çak işareti" gibi yaratmıştır ama insanlar onu doğa gibi algılayıp ilk baştan bile hep öyle kullanmış da olabilir. <chuckles> En yaygın kullanımı o olabilir. Gerçekten komik yani. Eee <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Muhtemelen. <chuckles> Kesinlikle. Ya, alakasız, yani, hani, çünkü onu çok kullanıyoruz ya hani, böyle, eee ,bir şey denmeyecek durumlarda vs. gibi. O bir belirleyici oluyor.
Evet, tabii. Yani t iyi dileklerde bulunmak istediğinde ya da minnet duygusunu ifade etmek istediğinde o kullanılıyor. Peki, eee, zo böy en çok kullandığın emojiler hangileri?
Evet. <chuckles> Hı hı. En çok kullandığım emojiler, eee, gülme emojileri gerçekten. Eee, ama
Güzel, böyle, gözünden yaş gelen ııı, eee, tabii neşeli ol hep gül. Eee, genelde mesela, hani, gözünden yaş gelse de "Yok, ben burada hanım hanımcık takılayım. Gülümseme göndersem yeter." dediğin oluyor mu mesela? <chuckles>
<chuckles> Evet. Ya, o gülümsemeyi oldum olası çok sevmedim. Yani bir türlü alışamadım. Hatta geçenlerde yapay zekâyla konuşurken bana bir cümlenin sonuna iki nokta parantez koydu. Ben de dedim ki, "Bunu lütfen bana atmaz mısın?" Yani. <chuckles>
Neden? A! <chuckles> A! Çok ilginç. <chuckles>
Hiç sevmiyorum. Bana aşırı samimiyetsiz geliyor ya. Yani, aşırı samimiyetsiz demeyeyim. Daha doğrusu eskiden böyle, "A! Hiç sevmiyorum." falan dediğim büyük bir olaydı. Artık tabii ki o kadar takmam da, böyle, eee, ben orada gülüyorken, işte, rastgele tuşlara basıp kahkaha attığımı belli ediyorken çünkü Türkçe'de böyle bir şey var ya şu sıra. Şu sırada demeyeyim. Eskiden beri böyle rastgele gülme vardı. Eee, o zaman karşı taraftan, böyle, iki nokta parantez geldiğinde ya da o, işte, tatlı emoji. Şey diyorum: "Ne alaka şu an yani?"
Ya. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Bence o ne yapacağını bilemediği için sadece onu tanıdığı için, ııı, göndermiştir. Çünkü sen ondan daha uzmansındır, emoji paylaşımı konusunda. Karşı taraf bilmiyordur. Neyi seçeceğini bilememiştir ya da nasıl yazıldığını kodlan nasıl kodlandığını da, ııı, bilemiyor olabilir, üşenmiş olabilir. Eee <chuckles> Eee. Kendi üstüne alınmamalısın bence ya bu ko emoji konularında. Eee, gülümseme her zaman kurtarır diye düşünüyorum ben. Sen, eee, demek ki aynı şeyi düşünmüyorsun. Peki, seni kurtaran ne oluyor genelde? Hangi emoji oluyor?
Olabilir. Eee, haklısın. <chuckles> Evet. Evet, evet olabilir. <chuckles> Doğru söyledin.

Türkiye değil gibi gel geliyor bana da. Amerika ço daha mı çoktur ya da hiç böyle bir sürpriz olabilecek bir ülke bile çıkabilir.
Aklıma şey falan geliyor, böyle Akdeniz ülkeleri geliyor açıkçası. Neden bilmiyorum, hissel konuşuyorum şu an.
Olabilir, anlıyorum ben de seni yani yo daha böyle <chuckles> görsel duygularını ifade etmeye çalışan bir millet hayal etmiş olabilirsin ama
<chuckles> Evet, çok sanki yazmak istemeyip o tarz bir şeyler ifade ediyorlardır gibi düşündüm. Bilemem tabii. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Bir de böyle hiç emoji kullanmayıp hep GIF kullanan insanlar var. O konuda, eee, biraz böyle hani tedirginlik sıkıntı yaşıyor musun? Telefonunda hani, sen mesela mesajlaşmaya ve emoji eklemeye alışkınsındır. Birden böyle sürekli GIF'ler gönderen birisi karşına çıkıyor. <chuckles> Sen ne desen, eee, cümle yazmak yerine bir GIF gönderiyor. Bu sefer hani, tamam hani, çiçek gelmiş, kucak gelmiş, onları anlıyorsun da bazen böyle farklı görseller de ortaya çıkabiliyor. Hiç böyle tereddüt ettiğin, "ne demek istedin" dediğin oldu mu?
Evet. Hı hı. Oy. <chuckles> <chuckles> Eee, tereddüt konusu pek olmadı ama şöyle bir arkadaşım var. Yani, eee, hiçbirimizle mesajlaşmıyor. Yani, ama bir şekilde sürekli bir araya gelebiliyoruz. Neyse ki. Yani çok uzun zamandır da arkadaşız aslında. Her şeye GIF atıyor. Yani grupta bir şey konuşuyoruz. Yani onu bulmak için, eee, ayırdığın sürede evet ya da hayır yazar mısın abi falan. <chuckles>
Ya. Evet. He. <chuckles> Paragraf yazar değil mi? <chuckles> Evet. Ya da her zaman hazırda bir şeyleri olan, eee, kişiler var yani GIF'i olan işte birisinin doğum günü kutlanıyor, hemen onun zaten GIF'i var ya da o en ilgincini bulup çıkarabiliyor. Eee, bir de özel GIF yaratıcıları var değil mi? <chuckles> Bu kişiler için de senin arkadaşın gibi olabilir.
<chuckles> O aynen. <chuckles> O en artık üst, eee, seviye hiç yani böyle şey oluyorum, eee, sinirleniyorum falan. Arkadaşımın adı da Canberk hani mesela sürekli bunu atıyor ya, ciddi bir durum söz konusuysa ve o böyle işte saçma sapan altında işte mesaj olan, let's do it! Falan tarzı mesajlar oluyor. Hadi yapalım falan, böyle, işte eski bir şey hazırlanmış, bir GIF hazırlanmış, onu atıyor. O zaman, eee, hemen onu arıyorum böyle sinirlendiysem. Diyorum ki bak orada bir soru var. Bunu evet olarak mı almalıyız? Yani yazsana falan diye darılıyorum.
Evet. Hıı. Evet. He. Güzel. <giggles> He. Sence bunlar, eee, bu GIF konusunda uzman olanlar normal hani ko o arkadaş ortamında da böyle konuşmaz konuşmaz, böyle, hafif böyle arada bir cümle atar ortaya. <chuckles> Öyle kişiler mi?
Hı hı. <chuckles> <chuckles> İ eee yok bizimki çok konuşuyor, çok da komik bir çocuk ama, eee, yazı dilinde yok yani adamda. <chuckles>
Evet. Anlıyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Asıl ben teşekkür ederim, iyi bak kendine.